Какие простые привычки помогают не вредить природе?
Ой. Ну ты знаешь, быть человеком- мне кажется, самая главная привычка вообще. <chuckles> Не быть свинкой. <chuckles>
Так, <laughs> хорошее начало. Так, а можешь рассказать, что именно? Что именно ты, что ты имеешь в виду?
Хотя свинки на самом деле замечательные животные. <chuckles> Ой, ну смотри. Хотя бы привычки не вредить природе. С с смотри, самая главная привычка- это просто, не знаю, не быть неряхой что ли, не оставлять мусор за собой на природе.
Мгм. Так, да. То то есть, вот, э, можешь привести примеры, э, что значит вредить природе, как мы можем или как ты можешь навредить природе конкретно.
Мгм. Ну знаешь, самый распространенный это, наверно, вот когда там, ну всем же приятно выехать на какой-нибудь пикник, на какое-нибудь там развлечение, на природу, там, на день посидеть, пообщаться там с друзьями может, не знаю. Вкусной еды там покушать, что-то вот такое.
Наверно, да. Да. Ну еще бы.
Вот, да. И естественно после этого остаются какие-то отходы, не знаю, там, упаковки от еды, что-то вот что-то вот такое элементарное.
Наверняка.
Да, и вот это же после себя нужно с собой забрать. То есть нужно какой-нибудь там мусорный пакетик с собой иметь, и вот после себя всё, что ты там вот разбрасывал, всё, что осталось, нужно как бы с собой спаковать и забрать всё это, и выбросить в предназначенном месте.
Да. Так. Да, а ты а ты вот, э, выезжаешь на природу, так? Ты какие-то вот конкретные советы можешь дать, так? То есть, а, нужно с собой пакетик, правильно? Чтобы было куда складывать, а. Например, если ты забыл пакет, как, э, лучше с этим справиться?
Мгм. Да, да. Ну, если забыл какой-то специальный мусорный пакет. Ну, скорее всего, всё равно, ну, то есть если выехали на природу с едой, она же была в каком-нибудь пакете, да? То есть, скорее всего, останется какой-нибудь кулёчек, из которого еду уже съели, а кулёчек пустой, например. Вот это можно использовать как мусор, а. Какие-нибудь, а, бутылки, коробки даже просто в руках можно забрать, то есть если вообще уже совсем ничего нет.
Так, да. Мгм. Так, да и с собой, да?
Да, но какие-нибудь особенно там пластиковые упаковки, что-то такое, ну, как угодно, но нужно забрать с собой, ну, нельзя это просто где-нибудь в лесу оставлять.
Так, так, то есть, это, получается, для тебя, ты считаешь, самая 1, самая важная при привычка- это вот оставлять за собой мусор. А какие еще полезные а какие ещё ты считаешь полезные, а, привычки, которые не вредят природе?
Мгм, да, просто как то не оставлять. Мгм. Ну смотри, как бы, э, другие привычки, то есть, да, вот это вот, как <chuckles> не не инициируй вред, как бы, чтоб потом не пытаться не убрать этот вред, да, а. Это как бы если мы именно с выездом, с природой, со взаимодействием с природой, а, прямым, скажем так, непосредственным. Есть, конечно, и домашние какие-нибудь привычки, которые тоже как-то, вот, помочь могут в этом деле.
М. А что ты имеешь в виду под домашними привычками? Это же ты же не находишься на природе или ты считаешь, что это не так?
Да. Мгм. Ну да, ты то есть ты не находишься прям в лесу, то есть не то, что ты там, не знаю, там сломал веточку. Кстати, не нужно ломать веточки.
Да! <chuckles>
<laughs> Не нужно ломать веточки, не нужно вырывать, да, не нужно вредить деревьям, не нужно вырывать цветочки с корнем. Потому что ты пришел, такой молодец, на красоту посмотрел, вырвал цветочек с корнем, а значит, что из этого корня в следующем году ничего не вырастет. И ты же сам не сможешь посмотреть еще раз эту красоту.
Бережем деревья. Так. Ага. Так, так, это еще один момент. То есть обязательно не нарушать, э, вот эту вот, вот эту вот, а, флору и фауну, да, баланс природы, то есть, всё оставлять, всё как было, не только забирать свой мусор, но также оставить там как всё как было.
Вот. Да. М. Баланс, что ли, не знаю. Да, да, мгм. Да, да, стараться всё как, э, как было делать, э. Вот недаром же даже вот советы, знаешь, когда там, например, ам, какое-нибудь там животное вылезло на дорогу, какая-нибудь черепашка или, э, что-нибудь такое вот переползает дорогу, да.
Наверно, бывает, да.
И чтобы там, допустим, не сбить, там, допустим, скорость была маленькая, у тебя есть возможность там, а, безопасно остановиться и как-то убрать это животное с дороги, да.
Да. Так. А у тебя было в когда-нибудь такое, был когда-нибудь такой опыт, а, что вот вот чуть не сбила животное или, а, видела, что это случилось?
М, ни Ой, у меня на самом деле был опыт, когда сбила животное, <exhales> но там была ситуация: либо я, либо животное. <chuckles> Я поэтому, как бы, и специально, вот, знаешь, уточнила, что если это безопасно.
Так, так, то есть что мы можем сделать, чтобы предотвратить, э, предотвратить такие ситуации, как ты думаешь?
Потому что Ну, к сожалению, тут мало что можно сделать. То есть если это скоростная трасса и там какое-нибудь животное вылезло на трассу, то там вариантов нет.
Так.
К сожалению, тут животное проигрывает, или проигрываешь ты и все твои пассажиры, которые с тобой в машине, тут вот такой вот выбор.
Так, да. Так. Ну, то есть это было бы совсем бесполезно что-то предпринять в этот момент, уже уже слишком поздно. Ты упомянула, вот, э, нужно также следить за тем, что ты думаешь делаешь дома. Ам, что ты делаешь дома, что помогает не вредить природе, что полезно для природы?
Да, да, воспринимаешь Мгм, да. Ну смотри, элементарно из самого простого: то, что знаешь там, мне кажется, будет проще всего любому человеку внедрить. Даже если он особо привычек не имеет. Потому что опять не требует сил, не требует времени, а это же проще всего сделать, да Это хотя бы начать с того, что, например, выключать за собой свет, хотя бы.
Так. Это что? Мгм. Так, сохранять электричество, хорошо. <chuckles>
Да, то есть не включать иллюминацию там во всей квартире, во всем доме, когда ты весь вечер, э, проводишь там в одной комнате, грубо говоря. Вот. Потому что это электричество.
Так. Ам, так это с это самый 1, самый важный, то есть мы должны эконо экономить электричество, и ты экономишь электричество.
Мгм. Я бы сказала, это самый простой, да. То есть, возможно, не самый важный, но это самый простой, что без дополнительных затрат времени, усилий, всего можно сделать. А значит, это, пожалуй, проще всего внедрить тем, кто этого до этого не делал, да. А, как говорят, этот, э, как это, э, самое эффективное средство- это то, которое ты используешь. <laughs>
Так. Правильно, вот правильно! То есть у тебя есть такая привычка постоянно выключать за собой свет? Ты часто вспоминаешь об этом?
Мгм. Да. Да, у меня, ну, у меня это, в принципе, на автомате. Я даже если там вижу, что, там, не знаю, там кто-то вышел из ванной, свет остался, и я я просто пойду и выключу, даже если это не я была в этой ванной до этого.
Так, а есть какие-нибудь привычки, которые ты применяешь, вот допустим, не в квартире, а в других каких-то в какой-нибудь другой обстановке? Есть ли у тебя опыт там, например, где-нибудь на природе, не на природе совсем, там не в палатке, а вот, может быть, на даче, может быть, в деревне. Там, где, может быть, нету воды из-под крана, что-нибудь такое у тебя, есть такой личный опыт?
Так, да. Мгм. Мгм. Ну, слушай, там, где нет воды из-под крана, ты ее, собственно говоря, и <chuckles> да, и не используешь, то есть уже как бы экономишь, <laughs> да. Сама по себе такой вот, э, простой способ. Ну, смотри, то есть всё, что связано именно вот со взаимодействием именно с природой в любой среде: на даче, у знакомых, непосредственно в лесу,- это вот нужно начать с того, чтобы не вредить, да. Потому что гораздо проще не допустить какого-то вреда, чем потом там разгребать последствия, это в любом деле так вообще.
То есть шу она экономится сама по себе, получается, да. Так. У тебя случаются, кстати, иногда конфликты, возможно, какие-нибудь, а, ну, такие маленькие конфликты или какие-нибудь разногласия. Допустим, с твоими соседями или с кем ты живешь, а, которые не соблюдают эти привычки, которые ты хочешь, чтобы они соблюдались в твоем доме, и как ты реагируешь на это?
То есть точно так. Мгм. Мгм. Знаешь, вот, э, вот именно у меня, <chuckles> так сказать, в квартире человек, с которым я живу, он, в принципе, постепенно научился.
Мгм. То есть ты его приучила к своим привычкам.
Да, да. Он видит прос он как-то видит, как я это делаю, то есть вот свет, ванна, это еще конечно бич просто. Наш там свет, ванна, свет в этом самом меня единственное, что немного успокаивает то, что всё-таки лампы светодиодные. То есть ламп накаливания н не осталось в квартире, это всё-таки большая разница, скажем так.
Мгм. А в чём разница? Можешь с можешь объяснить, в чём разница между этой лампой или какими-то другими лампами? И как это влияет на природу, экологию?
Они гораздо меньше используют электричества.
Так.
Они гораздо б более эффективны в использовании электричества. То есть там, э, грубо говоря разница, там, даже в 10 раз может быть, то есть очень сильно. Лампы накаливания они же, э, особенно, когда они вот включаются, вот этот, там, момент вот этой вспышки, вот этот даже сам по себе момент, он очень много электричества берет. Потом, когда горят вроде как еще ничё, вот это включение-выключение. И, но они в принципе, они быстрее перегорают еще.
Да, хорошо. Так. Так. М.
То есть это еще в плане вот этих отходов, которые опять таки куда-то там на какие-то свалки, вот это вот всё. А.
То есть, а, возможно, создается еще больше мусора. Ам, а ты можешь рассказать какой-нибудь пример, а, личный, вот как ты приучала своего сожителя или соседа, а, к тому, чтобы вот экономить свет или, возможно, делать какие-то еще вещи, которые полезные для для природы? А, н насколько тяжело, я знаю, что ты упомянула, что просто он стал за тобой повторять, насколько тяжело это, а, было для этого человека?
Да. Да. Мгм. Да. Знаешь, это, конечно, занимает время, а, но вот каким-то вот когда вот на одной жилплощади кто-то живет, то это проще. Потому что люди видят, что ты делаешь, и, в принципе, понимают, что им, возможно, несложно за тобой повторить, да.
Да.
То есть, например, если там я сортирую пластик, и человек видит, что там я там в есть специальный, там, контейнер отдельный, в который я там складываю пластиковые бутылки, всё остальное. То он в следующий раз, через какое-то время, он тоже не понесет эту пластиковую бутылку в обычный мусор, да. Он там или сами сложит в этот контейнер, или он хотя бы не поставит ее в обычный мусор, а поставит где-то там рядом, а, потому что он, например, не уверен в том, там, эта бут сортируется или нет, да, но он знает, что я знаю, да, то есть, что, как бы, <chuckles> я разберусь.
Так. Правильно. Мгм. <chuckles> Что с ним делать? То есть больше больше рассчитывает на тебя. Ам.
Да, да. Он не выбрасывает это в общий мусор, чтобы, знаешь, я потом оттуда вытаскивала, например. Вроде да.
Так. Рассортировала. Так, я поняла. Ам, скажи, вот эти привычки, они не доставляют, по по ходу, для тебя больших усилий? Ам, есть ли какие-то привычки, которые ты сейчас хочешь принять, и Что-то ст начать делать дома или вообще внедрить что-то в свою жизнь, что будет так же полезно для природе и для эко природы и для экологии?
Мгм. Мгм. Ты знаешь, у меня есть такая вот мысль, ам, ну вот, например, по поводу походов в продуктовый магазин. Э, то, что там большую котомку вместо, там, 50 пластиковых пакетов я с собой беру, это как бы уже давно, то есть многоразовую сумку такую для того, чтобы всё все продукты сложить туда. Это как бы уже есть, это у меня уже внедрено, но я не внедрила следующий этап еще пока.
Да. Мгм. Так, а следующий этап- это какой именно?
М. Сь Ну если мне там, например, не знаю, я, ну, если я там покупаю, там, 3 яблочка, например, то я их просто беру, конечно, без никакого пакета, я их просто так в сумку сложу Вообще без пакета, да.
Так. Вообще без пакета? Сразу ешь, <laughs> чтобы не носить. <chuckles>
Прям там в магазине, да-да. Вот, ну это, на самом деле, просто я очень люблю вот эти кассы самообслуживания, где тебе не нуж Я интроверт, я, вот, я с незнакомыми людьми общаться не готова, да.
Так. То есть чем меньше людей, тем тем тем экологичнее. <laughs>
Да-да, именно так. Это как это: меньше народу, больше кислороду. <laughs>
А ты делишься этими привычками с кем-то, помимо, с тем, с кем ты живешь? У тебя есть, э, так сказать люди, которые думают, а, так же? Как ты вот, э, делишься своим опытом и как ты пытаешься вот привычки свои привить другим людям?
Да, да, Стараюсь, мгм. Ну вот. Знаешь, в плане каких-то простых привычек, э, мол, там, вот, э, там, экономить свет, экономить воду, вот какие-то там, допустим, выключать воду, пока чистишь зубы, да, пока она тебе не нужна и она, чё там, она просто течет, вот, э. Ты знаешь, мне кажется, что вот на людей очень действуют какие-то такие аналогии и очень практичные такие аргументы.
Правильно, правильно.
То есть в плане с водой, допустим, если с электричеством, если действительно у человека там везде там светодиодные лампы, они энергосберегающие, возможно, там разница не такая, да. В плане с водой очень просто привести пример, хотя бы счета за воду в конце месяца, знаешь.
Так. Наверное. То есть ты людей стимулируешь хотя бы финансово. Так, смотрите, вы не только не вредите природе, но вы также экономите деньги. То есть это всё возвращается к личным, <chuckles> э, как сказать, э, личным интересам.
Да! Мгм. Да, потому что, да-да. Мгм. Да, потому что тут проще, потому что. Да, именно так! И вода же, она много где задействована, то есть тут нужно такие, знаешь, многие ниточки потянуть, например, не запускать посудомойку с 1 тарелкой, а, не запускать стиральную машину на полный цикл, если там 2 футболки всего в ней лежит.
Так. Так.
То есть потому что это каждый раз тратится вода, это каждый раз тратится моющие средства, там для посуды или для стиралки. То есть и ты еще и это чаще покупаешь, допустим. То есть все вот такие вот, э, штуки.
Так. Да. Да.
На многих практичны вот такие вот именно налоги. Знаешь, вот, допустим, я потратила 1 бутылку моющего там в 3 месяца, ты каждую неделю покупаешь, потому что 1 тарелке там, <chuckles> запускаешь. То есть это, на самом деле, работает во многих случаях.
Так. Да, эм, слушай, интересно, да, я вижу, что тебя прямо эта вот тема очень интересует, вот тема, как вот не вредить природе, как сохранять электричество и так далее, и тому подобное. И ты упомянула вначале, что, а, обязательно ты убираешь вот мусор, если вы идете на пикник или куда-то на природу, ты убираешь. Ам, ты никогда не участвовала вн волонтерских каких-нибудь группах, где люди убирают, э, весь мусор, который другие люди за собой не убрали? А ты можешь посоветовать какие-нибудь контакты или какие-нибудь вот ресурсы для людей, которые хотят этим заняться?
Мгм. Да. Мгм. Да. Ты знаешь, в этом плане нет, я в этом плане не не тот человек, у которого есть контакты, потому что я интроверт.
<chuckles> Не интроверт, да я сама, я сама, звоните мне лично.
Да! Если я приеду в лес и я увижу, что там какая-то пластиковая бутылка после кого-то валяется, я ее уберу, да. Но вот именно с группой людей незнакомых, чё-то там делать я не могу. <chuckles>
Так, ну это это понятно, это понятно. Такое тоже бывает, <chuckles> у всех по-разному. Но очень хорошо, что у тебя такая есть ответственность, э, вообще, что ты не такой эгоист, <chuckles> что ты всё-таки хочешь сохранять природу. И спасибо большое, что поделилась, а, спасибо за общение!
Мгм. Да. У меня вот так, да. Хочу. Да. Мгм. Да, и тебе спасибо! Пока!
М. Пока.